แม่เขาก็นะ เขาก็รู้อยู่ว่าพี่เป็นยังไง เขาก็เลยเอา เอ่อ บัญชีเนี่ยไปฝากไว้ที่ป้าคนหนึ่งอะค่ะที่ ไว้ใจ เออ แล้วเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีนั้นน่ะค่ะ จนวันหนึ่งเนี่ย พี่สาวแหละ ไปโกหกป้าว่า "พอก่อน"
อืม ค่ะ เกิดอะไรขึ้นน่ะ? เออ ไป ห ไปโกหกคุณป้าใช่ไหมคะ? ที่ถือบัญชีเงินน่ะเหรอ?
เออ เหมือนไปบอกเขาว่าเขาต้องเอาบัญชีเนี้ยไปทำอะไรสักอย่าง เราก็จำไม่ได้แล้ว เหมือนจะต้องทำธุรกรรม เพราะว่ามัน บัญชีอะมันเป็นชื่อพี่สาว ใช่ไหมคะ แล้วเหมือนเขาแบบจะต้องเอาบัญชีอันเนี้ยไปทำธุรกรรมอะไรสักอย่างที่ธนาคาร
อืม เออ ๆ ใช่ เออ ๆ ๆ อ๋อ แล้วคุณป้าก็เชื่อเหรอคะ?
ปรากฎว่า คุณป้าก็เชื่อ คุณป้าก็ให้ไป ไม่ได้คิดอะไร ปรากฏว่าเงินมันหมดบัญชีค่ะ หายไปเลย
อืม เออ ๆ โอ้โฮ!
ตอนนั้น แต่ยังดีว่า แต่แม่เนี่ยดีว่ายังไม่ได้ส่งไปเยอะเท่าไร ตอนนั้นส่งไปประมาณ 6
แล้ว ตอนเนี้ยทำไงคะเนี่ย? เออ อา ๆ
<chuckles> คุณป้า คุณป้าที่ให้บัญชีไป <chuckles> ก็เอาบัญชีมา อีกวันหนึ่งไปเช็ค ธนาคาร เงินเหลืออยู่ 20 บาทหรือยังไงเนี่ยแหละ คุณ
อะฮะ อ้าว อือฮึ โอ้ ยังดีนะคะที่ยังเหลือ 20 บาทอยู่ ไม่ ได้ ปิดบัญชีไปเลยเนาะ <chuckles>
เหมือนมัน ไม่ เหมือนมันจะต้องเหลือทิ้งไว้สักนิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แน่ใจ เผื่อบางทีมันมีเศษ เออ เหลือเศษไว้นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ก็คือเงินหมดบัญชีนั่นแหละ
เออ ๆ อา เออ เพราะว่าถ้า ถ้าถอนหมด เดี๋ยว เดี๋ยวโดนปิดบัญชี เดี๋ยวเงินจะไม่เข้าอีก อย่างงี้หรือเปล่า? อะฮะ
ใช่ โอ้โฮ! ก็ แล้วแม่ ตอนนั้นแม่มาอยู่อเมริกาแล้ว แม่ก็เลยทำอะไรมากไม่ได้ แต่ที่บ้านก็คือโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอะค่ะ แบบ "โอ้โฮ ทำอย่างงี้ได้ยังไง? ทำกันอย่างงี้ได้ยังไง?" แบบเขาร้องห่มร้องไห้นะ เพราะว่า คุณป้าโมโหมาก เออ คุณป้าก็เลยไปแบบจัดการ เขาก็ว่า ๆ ว่าแบบ "ทำไมทำแบบนี้?" แบบ "แม่อุตส่าห์ส่งเงินมาให้ จะพาไปอยู่อเมริกา" นู่นนั่น เขาก็ร้องไห้อย่างเดียว
อา เออ แล้วทำไมอะ? เออ อืม ค่ะ แล้วเขาว่าไงอะ? เออ เออ แล้วเขาว่าไง? เออ ๆ
เออ เขาก็เหมือนพูดแค่ว่า เออ เขาพลาดไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม
อีกแล้วใช่ไหม คะ? คำเดิมเลยอย่างงี้ เออ
ใช่ แล้วทีนี้เราอะค่ะ กำลัง กำลังจะกลับเมืองไทยอยู่ อีกประมาณเดือนถัด
แล้วทำไง อะ? เออ คุณแม่หรือว่าตัวคุณเองคะที่กำลังจะกลับเมืองไทย?

คือเขาทำแบบเนี้ย ทำกับแม่ แล้วพ่อ น่ะค่ะ พ่อก็คืออยู่ที่เมืองไทยกับพี่ แล้วพ่อเนี่ยคือแบบซัปพอร์ตเราเต็มที่เลย โอ้โฮ เอาน้ำมาให้กินด้วย เพราะเราด่าเขาจนคอแห้งอะ เอา พ่อเอาน้ำมาให้กิน คือ
อืม อา อืม <chuckles> ก็ด่า ด่าจนเหนื่อย ด่าจนคอแห้ง รอบ 2 พ่อเอาน้ำมาวางไว้ให้เลย อย่างงี้เหรอ? <chuckles>
อ จะเป็นคนที่ใจดีมากนะพ่อเราอะ คือเขาไม่เคยอะไรกับใครเลยไง เขาใจดีเกินไป แล้วเราก็ด่าพ่อด้วย "ว่าทำไมถึงให้มันมาอยู่ที่บ้าน?" โฮ เราโมโหอะ คือแบบ ยังแบบ "ยังให้มันมาอยู่ที่บ้านเหรอ?" คือเป็นเรา ถ้าเป็นเราเราไล่ออกไปแล้ว ไม่ให้อยู่แล้วอะนึกออก ยังมีหน้ามาที่บ้าน ไรเงี้ย เราเอาห้องแม่อะ ห้องที่แม่เคยอยู่อะค่ะ ไปนอนห้องแม่อีก อะไรอย่างเงี้ย เพราะห้องแม่มีแอร์ไง เออ ห้องแม่มีแอร์ ห้อง ไม่มีแอร์ มานอนแบบเรา
อืม เออ ๆ อืม ๆ เออ อืม อา ๆ อือ ๆ อืม อ๋อ เออ ๆ เลือกห้องที่มีแอร์เย็นสบาย อา
มันไม่สำนึกเลยอะ แล้วเรารู้สึกอะ เออ
แล้วทำไงอะคะ เวลาเขา ที่เขาไม่สำนึก อะไรอย่างเงี้ย? เออ
คือตอนนั้นเราก็ด่า ด่า ใช่ไหม แบบโมโห เออ แล้วทีเนี้ย ก็ตอนเย็นเราก็เดินออกมา เราก็รู้สึกว่าทำได้แค่นั้นจริง ๆ ทำได้แค่ระบายอารมณ์ <chuckles> แต่สุดท้ายเนาะ อา
เออ ๆ อืม เออ
พ่อ เราก็พาพ่อ
แล้วยังไงคะ ยังให้โอกาสเขาแก้ตัวอยู่เปล่า?
คือตอนนั้นเราทำอะไรไม่ได้อะค่ะ ก็ทำได้แค่นี้แหละ ในเมื่อคนมันไม่สำนึกอะ เราจะทำยังไงใช่ไหม เออ แต่ แต่จำได้ว่าเย็นนั้นอะค่ะ ก็พาพ่อออกมากินข้าวเย็นเนาะ แล้วก็พูดหลายอย่างกับพ่อเนาะ "พ่อ ทำไมถึงยัง" คือจริง ๆ อะพี่เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพไง ที่มีเรื่องเนี่ยคือตอนอยู่
อืม เออ อะฮะ อะฮะ
แล้วมี มี นอกมี
ก็คือย้ายกลับมาบ้านพ่อแม่ อย่างงี้เหรอคะ?
เออ ช็อต พอมีปัญหาปุ๊บย้ายกลับมาตายรังที่บ้าน แล้วก็พาปัญหา
อืม ๆ อา เออ ๆ
ที่มาด้วย เราก็บอก "พ่อ ทำไมถึงให้มันย้ายมาอยู่ อะไรเงี้ย ทำไมไม่ไล่มันออก"
อืม แล้วพ่อว่าไงอะ?